Bueno, sí, fíjate que me llamó la atención. Alguna vez había leído algo y había visto y y una amiga cercana me había comentado que ella se está dedicando a hacer unos cursos en línea, que es referente a esto de de las acciones de bolsa y todo eso que se llama trading, algo así. Mm, y ella me comentó y ella se dedica medio tiempo a hacer eso, ¿no? Ese es básicamente su trabajo. Y me leí un curso que hubo, eh, que lo conseguí en línea, pues, y me llamó como la atención, ¿no? Entonces, eh, pero he leído muy poco y como te digo, no todavía no me he dedicado a eso, pero esa actividad o ese eso me interesaría, ¿no? Eh, probarlo para ver qué tal me va, porque a mí me funciona mucho el tema de los números, me gusta mucho, ¿no? Eh, números, finanzas y en eso, pues, era basado mi trabajo. Básicamente, yo trabajé en finanzas toda mi vida. Entonces, eso, fíjate que ahorita me está como así como ese ese esa cosquillita por ahí me está llamando la atención, definitivo.
Sí. Okey. Okey, bueno, eh, pudieras considerar que la jubilación es una transición.
Sí, total.
Entonces, a menudo, eh, es equiparable a un cambio de carrera. No sé si en algún momento de tu vida cuando eras joven cambiaste de carrera.
Ujú. Okey, fíjate que sí. Ajá.
Pero sí, pero requiere planificación emocional tanto como financiera, porque luego te va a llegar un dinero mensual que es el dinero que trabajaste por muchos años.
Ah. Sí. Ujú. Claro, sí, así es.
Exacto. Entonces, muchas personas experimentan una sensación de pérdida de propósito, que a lo mejor, eh, te pudiera estar pasando.
Ah. Pudiera ser, ¿sabes?
Entonces, sí, pero fíjate que pudieras considerar también, eh, una manera de de llenar ese espacio del trabajo con otras actividades, como la que ya me mencionaste del gimnasio, que es muy buena, porque el gimnasio, eh, aparte de moldear tu cuerpo, también te relaja y te llena, eh, ese espacio del trabajo con un tiempo muy productivo también.
Ajá. Sí. Mm. Correcto, totalmente.
Y allí pudieras también conocer personas Así como las llegaste a tener en el trabajo, que eran tus compañeros del día a día. También en el gimnasio se conocen gente nueva.
Sí.